Hm, du, ich wollte dich mal 'n bisschen nach 'nem Problem von mir fragen. Und zwar habe ich das Problem, dass ich generell zu wenig esse. Und das ist jetzt nicht krankhaft aber ich war halt schon mein Leben lang untergewichtig früher, sage ich jetzt mal, ne? Untergewichtig einfach ich war halt immer 'n Spargel, ne? <chuckles> Und, ähm, seitdem ich ins Fitnessstudio gehe und da drauf achte, ist es schon wesentlich besser geworden. Ich bin jetzt auch im normalgewichtigen Bereich, aber ich habe trotzdem zu wenig Körperfett und, ähm, möchte das halt ändern und versuche halt da wirklich meine Ernährung anzupassen. Ähm, das Problem ist, dass ich halt 'n paar Konflikte habe. Ähm, darunter gehören zum Beispiel einmal, dass ich mir den Spaß am Essen nicht verderben möchte. Ich möchte Genuss haben, ich möchte pr ähm, ich ich kann nicht zu viel Geld für meine Ernährung ausgeben. Und ich kann ähm, und ich möchte quasi eine Ernährung also eine Essstörung vermeiden. Genau, und ich habe gedacht, vielleicht kannst du mir da 'n bisschen was zu erzählen oder oder auch Tipps geben.
Mhm. Ja, o Kriegen wir doch bestimmt hin. Und, ähm, bist du da jetzt, äh, vielleicht auch auf Masse-Phase, da du im Fitnessstudio bist?
Genau, richtig im Prinzip. Also, ich bin im Prinzip seit ich also, ich war ich ich wollte schon immer auf Masse-Phase sein. Ich bekomme es auch mittlerweile besser hin, sage ich jetzt mal. Ich nehme auch zu, aber es ist mir nicht schnell genug und, hm, also ich ich äh, mein Ziel liegt so an die an die 3 5 bis 4.000 Kalorien am Tag. Ähm, was ich brauche äh, 3, äh, 3,5 bis 4.000, so. <laughs>
Ja? 3 bis 5.000? drei Komma fünf bis 4.000, okay.
Genau, das brauche ich auch, ähm, weil ich 'n unheimlich, unfassbar großen, äh, Energiedurchsatz habe, also mit der und so weiter, weil ich, äh, starkes ADHS habe und, ähm, ja, genau, i ich mir fällt's halt wenn ich nicht drauf achte, dann esse ich viel zu wenig.
Aha. Okay, das heißt, ähm, du weißt, wie viel du brauchst. Zählst du dann auch die Kalorien, die du isst, oder isst du dann nach Gefühl?
Ja, ich würde von mir behaupten, dass ich das gut im Gefühl habe. Ich habe das 'ne Zeit lang getrackt, aber das ist halt so ich ich krieg's nicht so wirklich hin. Ich würd's eigentlich gerne tracken, aber mir fällt's schwer, das halt so so durchzuziehen, sage ich jetzt mal. Und, ähm, ich weiß, dass ich am Ende des Tages eigentlich nicht so viel gegessen habe, wie ich's eigentlich gern hätte. Ähm, und das das war auch meistens mit dem Kalorien-Tracker so, weil dann am Ende des Tages saß ich so da und habe gesehen, ja, mir fehlen noch 1.000 oder 500 Kalorien, und dann muss ich die noch irgendwie reinbekommen. Das war auch immer scheiße, also, ja, genau.
Mhm. Okay. Aha. Okay, okay, das heißt also, du ha du hast das schon gezählt, getrackt und hast jetzt die Erfahrung, hast so 'n bisschen im Gespür und weißt, ähm, wann du da auf auf die auf die Kalorien kommst oder eben auch nicht.
Ja schon, aber mir wär's wesentlich lieber, wenn ich das akkurat machen könnte, weil ob man's Gefühl nur im im Gefühl hat oder nicht, du wirst nie perfekt. Also du wirst nie das gut machen, deshalb würde ich's trotzdem gerne eigentlich tracken, aber ja.
Und auf wie viel kommst du dann jetzt in in der Regel aktuell?
Es ist unterschiedlich. Ähm, in extrem stressigen Lebenssituationen
Mhm.
1.500 wenn ich nicht darauf achte. In normalen Lebenssituationen also, jetzt sage ich jetzt mal den Durchschnitt, den ich jetzt im Moment habe, in einer nicht allzu stressigen Lebenslage, sage ich jetzt mal, bin ich in im im 2 5 bis Dreitausender-Bereich, je nachdem. Ich würde mal sagen 3.000 durchschnittlich.
Mhm.
Also leicht über Maintenance denke ich. Oder ja, bei Maintenance so was um den Dreh, ja.
Okay, verstehe, ähm. Hast du irgendwie, ähm, ist es dir unangenehm zu essen? Äh, wird's dir vielleicht übel dabei? Musst du dich zwingen oder vergisst du's einfach?
Ich liebe es zu essen. Ich liebe es wirklich zu essen, aber
Aha.
ich koche, also d kochen mache ich auch sehr gerne tatsächlich, aber ich komme oft nicht dazu, ähm, und ich esse halt von Natur aus nicht so viel. Und wenn ich dann nicht so viel esse, ähm, we also wenn ich dann quasi merke, oh, ich esse nicht so viel, dann und dann daran denke und mich daran zwingen muss, dann macht's mir keinen Spaß und dann kommt der Punkt, wo selbst wenn ich ich habe ich ich sage, ich habe Hunger und merke dann, boah, ich habe heute noch nichts gegessen, noch nicht viel gegessen, sage ich jetzt mal, oder, noch nicht genug gegessen, ähm, dann dann weiß ich, ich muss noch viel essen und dann habe ich meinte, dann habe ich keinen Hunger mehr. Dann habe ich keine Lust mehr zu essen. Dann ist mir alles ist alles vergangen, sage ich jetzt mal, ne?
Ähm, okay, und hast du dann, ähm, auch noch Lebensmittel, die noch schlechter gehen oder vielleicht auch welche, die einfacher gehen?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also, in meinem Fall meine Ernährung ist im Moment nicht ganz so clean, wie ich sie gerne hätte. Es ist okay, sage ich jetzt mal, aber es sind schon viele Fette und teilweise auch Zucker und solche Sachen. Ähm, bei so 'm Pudding den zieht man sich halt mal schnell rein und hat halt gut Kalorien, ne? Ähm, aber gesund ist das nicht. Ähm, und grundsätzlich solche s äh, solche Lebensmittel ähm, e e generell, ich esse halt auch ziemlich oft am Tag. Ich esse im Moment so viermal am Tag ungefähr. Ähm, oder fünfmal sogar, je nachdem. Ähm
Mhm.
weil ich auch nicht so viel auf ei also okay, ich kann viel auf einmal essen, wenn wir jetzt zum Beispiel „All you can“ wenn ich „All you can eat“ mit meinen Freunden esse gehe, dann mache ich immer <chuckles> mit Abstand die meisten Runden zum Beispiel, ne? Aber irgendwie fällt's mir dann trotzdem schwer, wenn ich dann alleine bin. Ich ich weiß auch nicht.
Mhm. Okay, aber wenn du we wenn du es schaffst vier bis fünfmal am Tag zu essen, dann kommst du auf deine dreieinh 3,5 bis 4.000 Kalorien.
Nein, also m mein mein Problem ist nicht das oft essen, weil das mache ich von alleine tatsächlich. Ähm, also ich hab den ich hab auch den Drang und tatsächlich, wenn ich zu wenig esse, geht's mir richtig scheiße. Also ich bin ich bin ich habe sowohl Probleme zu wenig also, wenn ich zu wenig habe, habe ich große Probleme, wenn ich aber zu viel habe, habe ich Probleme, mich dazu zu motivieren, sag ich jetzt mal oder mich dazu zu bringen. Ähm, äh, was halt wirklich das Problem ist, ist, dass ich in den jeweiligen Mahlzeiten genug esse, genug Kalorien zu mir nehme.
Auch nicht? Ja. Also äh, das ist das Ziel, ja, dass dass du in den jeweiligen Mahlzei die Mahlzeiten sind quasi zu klein?
Richtig, genau, genau.
Okay. Aha. Aha.
Und zum Beispiel, ich ich das ist das ist das Lustige. Ich habe unheimlich viele flüssige Kalorien. Ich trinke ungefähr 300 ml, ähm, Traubensaft am Tag und, äh, einen Liter Milch am Tag, was an und für sich schon knapp 1.500 Kalorien sind oder 1.000 Kalorien, so was um den Dreh. Ähm, das allein ist ja schon viel, aber trotzdem reicht's einfach nicht. Also
Hm. Hast du 'n Völlegefühl, nach der Mahlzeit?
Äh, ja, schon, schon auf jeden Fall, ja. Ähm, a aber auch nicht immer. Also es kommt tatsächlich ich ich erwische mich sehr oft dabei, dass ich sage, okay, ich esse jetzt erst mal das und dann gehe ich in die Küche und hole mir noch das und das. Und wenn der Teller leer ist, höre ich auf zu essen und denke überhaupt nicht mehr dran, obwohl ich nur 'ne ganz kleine Kleinigkeit erst mal so als Vorspeise zum Beispiel gegessen hatte, ne? Und und dann i ich ich de höre dann einfach auf zu essen, weil ich denke mir, ja, der Teller ist leer. Also unterbewusst.
Ah ja, okay. Ja, okay, okay. Hm. Interessanter Fall, auf jeden Fall. Ähm, schwierig- wo gehen wir das ganze an? Tja, da muss man echt mal wirklich tief graben. W die Ursachen sind, ja, so bist du halt, aber es funktioniert ja auch eigentlich, ne? Dein Körper scheint scheint zu funktionieren mit wenig Essen.
Äh, jein.
Aber du bist unzufrieden ah, jein, okay?
Jein, im Sinne von, ich hatte Zeiten also ich sage es jetzt mal konkret ich hatte 'ne 'ne str stressige Phase, die halt mein ADHS massiv verschlimmert hat. Durch das ADHS bin ich dann in 'nen Punkt gekommen, wo ich dann halt mir nichts mehr gekocht habe, nicht mehr einkaufen gegangen bin, nicht mehr ich habe mich dann nur noch von Dosenfutter ernährt und ich habe dann knapp äh, knapp 5 kg abgenommen. Und in meiner Situation also ich war dann, äh, locker auf, s würde ich jetzt mal sagen, 8 %, 7 % Körperfett. Also sehr, sehr ungesund, ähm, und, ähm, von daher muss ich da wirklich sehr, sehr drauf achten und und ich brauche wegen meinem Metabolismus halt auch viel Essen und wenn wenn ich das Leuten sage, dann dann wundern sie sich, wie ich das wie ich nicht zunehmen kann, aber, ja wenn man den Hintergrund weiß, ja.
Mhm. Ja. Also ich glaube, du hast einen sehr, sehr, ähm, äh, speziellen Fall, ähm, wo vielleicht auch mal, äh, äh, 'n Experten äh, Expertenwissen, ähm, an an, äh, angebracht wäre. Hast du darüber schon mal nachgedacht, irgendwie mit 'ner Ernährungsberatung zu reden?
Mhm. Ja, grundsätzlich schon. Das Ding ist halt, es ist ja im Grunde genommen 'n einfacher Fall. Ich muss halt mehr essen, so, ne? Ähm, da das Problem ist halt, Strategien zu entwickeln, äh, wie man denn dann mehr Essen in sich reinbekommt, ohne dass man halt eben die Nachteile, die ich ungerne hätte, dann bekommt und da vielleicht könnte einem da auch ‘ne Ernährungsberatung helfen, das kann schon sein, ja.
Ja. Aber, also weißt du, was deinem Körper komplett wirklich gut tut und was nicht, oder bist du da auch noch irgendwo im im im schwammigen Bereich?
Biologisch gesehen weiß ich es, sagen wir's jetzt mal so, aber was sich dann wie anfühlt, ist auch noch mal 'ne andere Geschichte. Zum Beispiel, ich ich mein Körper reagiert unheimlich gut auf fettreiche Ernährung, und mein Kumpel, der der macht da richtig viel in die Richtung. Der sagt immer: „Ey, proteinreich, Kalorie äh, ca also viel Carbs, viele Prot Proteins und und wenig Fett“, und ich denke mir so: „Boah, wenn ich 'ne Schüssel Reis esse, dann denke ich mir am Ende, habe ich jetzt Luft gegessen oder wa was ist jetzt passiert?“ So, ne? Ähm <laughs>
Ja. Also was hältst du denn von folgendem Vorschlag: Wenn du ähm, es klingt für mich 'n bisschen danach, dass du auch irgendwie so eher 'ne engmaschige Kontrolle bräuchtest und da, ähm, irgendwie mal 'n bisschen Eringer Rinnerung bräuchtest und da regelmäßig darüber reden müsstest, das könnte vielleicht ganz gut tun. Was ist denn, wenn du da einfach regelmäßig da dir 'n bisschen 'ne Routine machst und da, ähm, mit der KI regelmäßig drüber redest, ähm, die dich dann einfach erinnern soll?
Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Das Problem bei der Routine also i ich glaube, das ist eins der Probleme, weil ich habe keine Essensroutine. Ich glaube, das ist noch wichtig als Information, weil ich esse halt dann, wenn ich Hunger habe. Ich habe 'n relativ unregelmäßigen Tagesrhythmus und, ähm, genau dementsprechend ist das, glaube ich, 'n guter Einwand. Ich glaub, wenn man da auch mal 'n bisschen Routine reinbringt, würde das wahrscheinlich viel helfen. Das könnte gut sein, ja.
Ja. Verstehe. Das ja und um um diese Routine reinzubringen, muss man sich das halt irgendwie immer wieder bewusst machen. Das muss man sich wirklich ins Bewusstsein reinholen und nicht irgendwo, äh, äh, nebenher laufen lassen. Das heißt, man muss sich aktiv damit beschäftigen. Also nicht nur, nicht nur aktiv, ähm, mit dem Essen selber beschäftigen, sondern auch mit, äh, dem sich daran erinnern beschäftigen. Ähm, vielleicht Freunde mit reinziehen, oft drüber reden, dass dieses Problem da ist, mit der KI drüber reden, dass dieses Problem da ist. Und dann irgendwann ist man sich, ähm, dem Ganzen so bewusst, dass das so 'n konstanter Gedanke ist, dass man da, ähm, dass man 's eben dann nicht mehr so leicht vergisst. Vielleicht könnte das helfen.
Ja. Mhm. Mhm. Ja, das könnte man sicherlich machen. Ich glaube, das würd, i wirklich ich glaub, das mach ich echt mal. Ich glaub, das guck ich mir dann mal näher an, was man da in diese Richtung machen kann. Du hast mir auf jeden Fall sehr sehr geholfen und mich auch da zum Nachdenken gebracht und ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Vielen, vielen Dank.
Da wünsch ich dir ganz viel Erfolg und halt mich gern aufm Laufenden.
Mache ich, Dankeschön.